Hmm, ako siguro paboritong lutuin ngayon yung ano, menudo, natutunan ko kasi siya sa misis ko, ayun siguro. <chuckles> Oo, kaya ng natutunan ko siya, parang kada magluluto ko menudo ayun yung kung pano yung tinuro niya ayun yung sinusunod ko. <chuckles> Oo, mm, ayan. Uy nap
Ayan, ah, nakalito naman yung menudo, afritada, caldereta. Mm, ayan, naku ano ba yan, kasi puro luto, eh.
Kaya nga nagutom tuloy ako bigla, kain muna kaya tayo ano? Hmm, oo sige, paalam muna, oo, maraming salamat.
Sige ano kain na muna ako, tinatawag na ako, eh. Paalam. Sige.